Ah écoute, je ne sais pas, mais heu, clairement, heu, c'est pas lui qui a attrapé la souris. <laughs>
Ouais. <laughs>
Et en fait, c'était une mini mini souris. Tu vois un peu, heu, je je sais même pas comment s'appelle ça. On aurait dit un petit mulot, tu vois? Un truc que tu trouves dans les champs quoi, mais minuscule
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais.
et je me suis dit: «Bah, en fait, cette chose-là peut passer par n'importe quel trou». J'avais fait des recherches sur internet, heu, et clairement, en fait, ça passe par des mini trous parce que ça se faxe partout, quoi, et là, à partir de ce moment là, déjà que j'étais un peu maniaque de base en recevant du monde, j'ai dit: «Mais là, mais je laisse même pas une miette traîner, quoi». Parce que je me suis dit: «Attends, s'il y en a une, il y a peut être une famille à côté».
Mmh. D'accord. Oui. Mmh mh. Ouais.
Derrière, donc non, c'est hors de question, tu vois? Donc le coup de la petite miette qui traîne, c'était c'était impossible. C'était rédhibitoire chez moi, quoi. Il fallait que je passe un coup d'aspirateur à chaque fois. J'avais trop peur qu'il y ait une famille de souris qui débarque.
Ouais. Mmh. Ouais, je comprends. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, ça t'a marqué, et puis, du coup, heu, après, heu, ben ça ça vient de là, un petit peu, ton obsession de, ben, que tout soit propre, tout soit nickel, heu, hein hein.
Mmh mh, ah ouais, c'est, heu, voilà, c'est, heu, l'aspirateur, heu, c'est le coup d'eau de javel partout, heu, sur les comptoirs, il y a rien qui traîne, il y a plus de miettes, il y a rien qui traîne dans l'évier. Enfin, voila, je suis devenue un peu dingue avec ça parce que j'avais peur en fait que, heu, j'ai la j'ai la famille ratatouille qui débarque. C'est pas possible. <chuckles> C'est impossible.
Ouais. Mouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, ben voilà, c'est ça. <laughs> Pas tout à fait, mais alors, heu, tes invités, par exemple, quand tu, heu, tu leur demandes de donc de se déchausser, heu, a la à l'entrée, heu, ça va, ils le prennent bien ou il y en a certains, heu, bah, que tu as jamais revus parce qu'ils ne veulent pas enlever leurs chaussures? <laughs>
Mmh mh. <laughs> Non, non, non, ils comprennent, non, non, tout le monde, heu, tout le monde comprend, et heu, non, j'ai jamais eu personne qui m'a dit: «Heu, je veux garder mes chaussures» ou «Je trouve ça bizarre». Enfin, non, non, d'emblée, les gens le font quand même, heu, je te dirais na naturellement, dans un certain sens, ça va. Je le demande, mais heu, ça va.
Mmh. D'accord. Ouais. Mmh mh, ouais, ouais, ouais, ben, ça va, ils ont pas froid aux pieds.
Au pire, heu, je prête des chaussons, je dis: «Ah tu as froid, tiens regarde c'est bon, c'est pas grave. J'ai plusieurs paires de chaussons à la maison». <laughs>
Ouais. Ouais, voilà, tu as des paires de chaussons, heu, qui sont, heu, destinés aux invités.
Ouais. Ouais, ça m'arrive d'avoir des petits chaussons, tu sais, comme les petits chaussons d'hôtel, les petits trucs comme ça. Comme ça, au moins, je suis sûre que les gens n'ont pas froid.
Oui, oui.

Mmh, mh mais heu, c'est vrai que, heu, cette obsession du ménage, heu, est-ce que, heu, tu l'as aussi, heu, quand te tu ne ben tu ne reçois pas forcément quoi? C'est c'est toujours nickel chez toi?
Donc heu, ouais non. <sniffs> Pour de vrai ou pour de faux? <laughs> Hem. <giggles> Non, c'est pas toujours nickel. Bien sûr que c'est pas toujours nickel, surtout avec les enfants. <clicks tongue> Mais heu, c'est pas toujours nickel, mais après, on n'a quand même pas le choix, tu vois? Que ce soit propre, surtout avec notre fille qui a 9 mois et qui fait du 4 pattes en fait. C'est surtout, heu, c'est surtout pour elle. Enfin, voilà, c
<giggles> <gasps> Ouais. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est surtout par rapport à elle, ouais, mmh.
Ouais, parce que, ben, elle fait du 4 pattes, elle met tout à la bouche. <gasps> Alors autant son frère en étant petit, il n'a jamais, mais alors jamais rien mis à la bouche, mais elle, un truc par terre, boum, dans la bouche, direct, sans savoir ce que c'est, hein. Bien évidemment, elle a 9 mois, donc ça va de soi, mais heu, non, du coup, faut faut pas qu'il y ait de choses qui traînent. Faut pas qu'il y ait de miettes, il faut pas qu'il y ait de peluches, heu, ah, non, elle, c'est un aspirateur ambulant quoi. Elle met tout ce qu'elle trouve dans la bouche quoi. <gasps> C'est terrible terrible, donc il faut faire attention, ouais.
Mmh mh. Mmh, mmh mh. Boom, ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, je comprends. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh mh. Non, ouais, et tu parlais de ta maman, heu, en fait, heu, elle aussi, elle était un peu, heu, maniaque du, mmh bah, du ménage et bah, de la propreté extrême ou parce que, bon, heu heu, tu tu as un petit peu, heu, comment dire, heu, fait un copier-coller de de ce qu'elle faisait chez vous, certainement?
Oui, ma mère est dingue. <chuckles> <laughs> Oui, ma mère est complètement dingue avec le ménage. Heu, et encore, je pense que je le suis un peu moins qu'elle. Par contre, ma sœur a pris tout son côté ménage. <chuckles> Oui, oui, oui, oui. Ah oui, puis surtout, en plus, en recevant, heu, des, heu, du monde, tu vois? En ayant des invités. Elle, par exemple, je me souviens qu'il fallait toujours qu'elle fasse, heu, pour le repas, heu, entrée, plat, dessert.
Ouais. J j'allais dire, heu, elle l'est plus que toi? Elle l'est plus que toi. Mmh. Ouais.
C'est vraiment, heu, que ce soit, enfin ça faisait très, hem, très carré, très strict. Alors que moi, tu vois? Je fais plus des apéros dînatoires. C'est plus cool, c'est plus chill, on va dire. Hein, c'est plus, heu, on fait un apéro dînatoire. Il y a pas besoin d'entrée, plat, dessert. Oui, on va avoir un petit dessert, tu vois? Mais au pire, bah, comme je te disais, généralement, c'est les invités qui me disent: «Est-ce que je ramène le dessert?» oui, puis bon, voilà, ça va être, heu, parfois c'est une tarte, parfois c'est un un gâteau. Puis moi, j'ai toujours ma petite boule de glace, heu, qui accompagne bien, donc ça plaît à tout le monde, mais ma mère, je me souviens qu'elle mettait, heu, tu vois? Les 3 assiettes à table, heu, qu'elle mettait plusieurs fourchettes, plusieurs couteaux. Ah non, hein, j'en suis pas là, par contre. Là, heu, non. Je suis plus je suis plus relax.
Mmh mh. Voilà! Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Bah, elle a quel âge, ta maman?
Elle est pas très vieille, elle a, heu, cinquante huit-cinquante huit, ouais.
Ouais, ouais, c'est hein, hein. Heu, parce que je j'allais te dire, heu, c'est probablement, heu, ben, une histoire de de génération.
C'est peut-être sa génération. <laughs>